Okay, quindi tu dici dover concentrare tutte quella mole di lavoro in 6 mesi è tan è tanto.
E quindi Sì. Sì, anche perché, mhmm, comunque alla <sighs> fine questi ragazzi, uhm, potrebbero studiare così tanto e poi pensare di aver fallito solo perché, uhm, un ragazzo ha ha avuto la domanda migliore, ehm, della loro all'esame e quindi loro sono riusciti a passare, oppure magari perché poi questo secondo me è semplicemente un incentivo alla mhmm, come si dice No, zero, alla raccomandazione. Perché se ci sono professori che conoscono gli alunni, ovviamente, uhm, tramite i sotterfugi, quello che è comunque, ovvio che vi faranno passare l'esame anche con un bel voto, no, alla fine, tutto a discrezione del professore.
All'iscrizione a medicina. Ah, okay. Vabbè, quello guarda ba se se cono se conoscono, diciamo che il modo lo trovano sia in un caso, che nell'altro secondo me.
Beh, questo sì. Però secon me così è ancora più facile, perché ha l è un essere umano letteralmente che ti va a fare l'esame. Quindi, mhmm, sei comunque sottoposto a a al fatto di conoscere tante persone, di esserci poi in diretto contatto quando vai ad esaminare, di avere in mano la situazione, quindi posso letteralmente dirti quali domande ti farò. Ehm, son son tante cose che magari è più difficile Sì, è più più difficile raggiungerle con un test scritto, no, che non si sa veramente nulla tante volte. Però, mh
Okay. Okay. Tante variabili. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E tu in hai mai trovato un modo veramente efficace per superare la procrastinazione, questa magari paura iniziale, e fare e fare tutto subito?
<chuckles> No, la sto cercando, no. Però, ogni volta, prima di un esame, mi metto e dico, dai, questa volta veramente gestiamo bene i tempi, la prendiamo con calma.
No? Co come si dice inizia subito dalla cosa più difficile. Se hai una cosa da fare inizia da quella più difficile per toglierti il pensiero più grande che hai.
Esatto. Esatto. E comunque non funziona, quindi alla fine sono arrivata sempre agli sgoccioli, sempre a dover fare questi tour de force, con l'ansia, uhm, a 1000 e l'acqua alla gola, ehm, e s si spera.
Alle stelle. Però alla fine, porti sempre a casa il risultato e un buon risultato quindi.
Sì, bene o male sì. Però speriamo per questo, per guarda, c'ho una paura pazzesca, appunto, di fallire, <giggles> proprio restando mh.
Dai. E studiare in in gruppo non non vi aiuta? Ripassare in gruppo?
Dipende, dipende perché ognuno ha un modo molto personale di studiare, la verità è un po' questa. Quindi, uhm, sì, magari c'è quello più umanistico, che riesce a impostare il discorso in una determinata maniera, quello invece che ha dei tratti più scientifici, che invece ha bisogno dello schema. <smacks lips> Sì, esatto. Eh, e soprattutto, mhmm magari, se io ho bisogno di una mano, certo, ovviamente ci aiutiamo tanto
Sì. È p schematico. Certo.
però, diciamo, in linea di massima risulta un po' difficile.
Più studio individuale.

Sì, tanti o nomi, procedimenti, mhmm, composti; cioè, veramente roba che tu dici: “Ma ma queste son 50 pagine, ma mi sembrano 300.” Cioè, letteralmente, poi magari scritto pure piccolo. <chuckles>
Certo, zeppe di informazioni. E poi comunque per andare a fare un lavoro per cui tu dici: “Hai in mano la salute delle altre persone”, quindi dici: “Neanche una cosa che faccio fotocopie, quindi al massimo se sbaglio la faccio in a colori anziché bianco e nero o viceversa”. Comunque un
Esatto. Mh mh Esatto! Sì, pre quindi comunque veramente le cose le devi sapere, anche per avere un'infarinatura importante, comunque un'infarinatura, ehm, di base, che è quella che poi, uhm, ti porta effettivamente a a svolgere bene il mhmm, il tuo lavoro, ma soprattutto ci, mhmm, prepara a quello che poi è il tirocinio, perché diciamo che noi in realtà la maggior parte delle cose le impariamo al tirocinio e poi in specialistica.
Il tuo lavoro. Certo.
Quindi diciamo, uhm, questo ci serve solamente da da base e, uhm, per restare in tema un po', diciamo, ti va come se andassi a prevenire poi un fallimento futuro, perché se tu non non imposti bene, mhmm, la situazione ora, è normale che dopo le informazioni che che ricevevi in un secondo momento non sai veramente dove andarle, tra virgolette, a "mettere".
Quindi quest questa paura di fallire in qualche modo in futuro ti ti protegge o ti aiuta a migliorarti nella situazione attuale, diciamo?
Mh. Eh, sì. In teoria dovrebbe proprio proteggermi o aiutare a migliorarmi, però ancora non succede. Quindi <chuckles> nel senso, non ha avuto de non è che ho cambiato questa cosa di procrastinare gli esami, purtroppo, cioè la preparazione agli esami. Quindi direi, mhmm, sì, c'è quel pensiero che dico per per cui mi dico: “Okay, mhmm, dai, la prossima volta sai che deve andare meglio”; però <tsk> sì, questo è vero. Eh, tanti fin troppo. Uhm, forse fin troppo margine, per considerando tutti gli anni che sono; tantissimo, veramente tanto tempo, se ci pensi.
Ah. Vabbè, però dai, sei al secondo anno, hai ancora margine di miglioramen devi studiare ancora tanti anni, diciamo.
Eh, perché sono 10 anni.
Poi magari col con l la specialistica, il tirocinio, così, sarai ancora più portata a a non farlo, magari a ti
Sì, sicuramente sì. Perché sai, comunque là c'è una gestione m migliore.
O magari starai eh, ma poi sa sarà anche magari più rapido lo studio, avendo anche l'applicazione in campo pratico.
Sì. Sì, sì, sicuramente, e poi soprattutto avendo già appreso la parte scientifica, diciamo, in maniera efficiente, diciamo, no. Quindi, comunque, poi là ti richiedono anche una certa puntualità, quindi sempre si tratta di gestire i tempi. Infatti sono anche una persona molto ritardataria, purtroppo, veramente purtroppo, è un mio difetto
Eh, ma se le le 2 cose vanno a braccetto, eh. Comunque procasti è procrastinazione anche quella, se vuoi.
Esatto. Sì, sì, sì. Vediamo chi è c'è chi lo chiama ottimismo, mah, non lo so. C'è l'ottimismo di farcela, no?
Chi lo chiama ca caos, caos organizzato.
Sì. Che poi in realtà, per esempio, io per non sono per niente disorganizzata, io sono estremamente organizzata al minuto, però procrastino, siamo sempre lì. Ehm, cioè, l'organizzazione è perfetta, però, ehm, il punto è quando deve iniziare, che
Okay. Hai mai pensato di indagare anche con la psicoterapia questa cosa?